Обожаю.
Скажи, вот щас ты работаешь, и у тебе удалось вот на старте обсудить это? Или всё-таки ты по доброте душевной это не озвучил, понадеялся на их порядочность
М-м. М-м. М-м. Нет, прям с самого начала. Как только я влез в компанию, я им сказал то, что: "Ребята, я пережил такое-сякое, у меня травма".
и попал впросак? Ну, рас
"Если чё, кстати говоря, даю вам знать, то что если вы мою заю ст страховку платить не будете, и будете меня так, короче говоря, мучить, знайте 1 маленькую вещь: я буду ходить к психотерапевту, и вам придётся за это платить. В общем, не мучайте меня. Меня уже помучили в своё время. И я не согласен вот с такими вот вашими условиями, что в вы там, например, можете, да, например, эм, если что-то мне не нравится, я имею полное право вам говорить, что мы это можем поменять. И я понимаю, что вы сейчас дакаете и говорите как будто бы, мол, да, это абсолютно логично и нормально. Но вы все так в самом начале говорите, пока дело не дойдет до изменений. Поэтому, типа, пожалуйста, for your consideration, да, условно говоря, э, уважайте меня, и я уважаю вас". Вот так вот.
Мгм. <laughs> Ага. Так. Мгм. Ага. Ага. Ага. Очень прямолинейно.
Ну, если честно сказать, по-другому никак. Если ты прямолинейно с самого начала не начнёшь, э, иначе ничего не получится.
Мгм.
Вот у меня, по крайней мере, такое мнение.
Ну, я т я, знаешь, я думаю, они тоже знают, как они умеют ездить на да, на разработчиках.
Да да да да да. Ну, тем более мне просто ещё чё нравится- то, что это с немцами я работаю, а эти ребята любят прямолинейность, поэтому всё хорошо.
Мгм. Они тоже так издеваются над, э, программистами?
Да кто над нами не издевается? <laughs> Тут кому не лень. Тут вообще кому не лень. Тут, ну, это же просто реально, это как бы такие продукты, которые вправду
<laughs> То есть везде такая культура есть, да, написать там в 9 часов вечера: "А ты спишь?" <laughs>
Такая культура. Да да да да да да. Нет, всё-таки они куда больше, чаще уважают, как бы, твоё приватное время. Э, но ЧП есть ЧП. Просто какое-то время, например, там, по-моему, у нас был, э, этот, как его, эм
Мгм.
Вот тут администратор нашего крыла, он был, а, этим албанцем. А у них, по-моему, есть такая ментальность, мол, ничего-ничего, попашешь, поработаешь.
Мгм. Ага.

Ты довольный был?
<tsk> Та! <laughs> Да!
Во та я очень рада, что ты испытал это чувство справедливости. Будем называть его так. <laughs>
Конечно. Вот именно абсолютно так и есть. Потому что я еще большее чувство справедливости словил, можно сказать, когда наша эйчар, э, как бы со мной еще связалась и сказала: "Ты онлайн поработать не хочешь? Я понимаю то, что они как бы, да, свыше с тобой вот так вот поступили, но они не могут никого найти на твою замену"
Ага. <laughs> Так.
"никто не хочет на тех условиях, а даже когда" Аб что с самое еще прикольное, если хочешь, скажу.
И что ты сказал? Мгм.
Они поменяли эти условия на нормальные. Они даже сделали лучше условия.
То есть они она те сказала: "Ты не хочешь поработать онлайн, и вот тебе зарплата, но она будет чуть-чуть повыше там?"
Мгм. Да-да-да, они типа и о и повыше будет, и больше почасовой не будет. Но, к сожалению, я уже на тот момент не мог ничего как бы поделать, поэтому я просто сказал то, что
Ну, ты с удовольствием, наверно, им сказал "нет".
Я сказал, ну, как бы я просто очень сильно уважал вообще очень многих сотрудников там, кроме вот именно, э, верхушки, да, они там вообще с ума сошли в один момент. Поэтому я сказал: "Я вас всех обожаю, я по вам всем скучаю за исключением некоторых, но я не могу".
Мгм. Да. Но ему скажите "нет". <laughs>
Да, ему вот скажите то, что я настрого отказался, сказал: "Чихаю я на вашу контору, до свидания!"
<laughs> Спасибо тебе большое за такую классную историю и за такой классный опыт, что поделился. Было очень приятно послушать. Всего доброго.
Мгм, мгм. Всегда пожалуйста. Всегда пожалуйста. Да и мне тоже было приятно это вспомнить, как говорится, <chuckles> посмеяться немножко. И вообще, да. За границы, да. Пока-пока.
<laughs> Да, за границей. <laughs> Пока.